Почему люди доверяют блогерам больше, чем традиционным СМИ?
Ну, это правда интересно. Вот, потому что, казалось бы, традиционные СМИ- там должна проводиться работа такая полноценная, да, по изучению вопроса, по, там, проверке источников, по, там, согласованию с кем-нибудь.
Ну да, и они работают, условно, годами, и у них, совершенно верно, есть уже такая система. Но они вообще называются традиционными, да. Вроде бы, как бы, они умеют работать. <chuckles>
Да, да. Вот вот поэтому это очень странное явление, честно говоря, для меня. Вот. Ну и как бы какие блогеры? Тут, наверное, имеется в виду блогеры, которые, грубо говоря, занимаются комментированием новостей, да. Или что, какой-то аналитикой.
Наверное. Или там там какую-то какой-то информацией важной делится, на их взгляд. Наверное, да.
Ну смотри, люди, которые делятся важной информацией,- это интересно, потому что, допустим, блогер, он может быть, э, там, допустим, жителем какого-нибудь города, да, где события происходят. И, ну, до определенной степени он ближе
Ну да, да. Мгм.
может оказаться ближе к этим событиям, чем традиционное СМИ. Потому что, ну, традиционному СМИ, как минимум, нужно подготовить материал. То есть, вот, прямое включение- это такая штука достаточно непростая для них. А блогер- он сразу
Мгм. У них может быть не быть репор репортера в этом городе. Да-да-да.
Например, да. А, а блогер он сразу транслирует информацию, вот всю, что он видит, то и транслирует. И поэтому вот с тоже повод как бы ему довериться в этой ситуации, верно?
Ну, в какой-то степени да, да. Ну, это, мы же сейчас всё равно говорим про то, что, э, вроде бы как бы в современном мире есть ощущение, что вот таким блогерам начинают доверять больше. Вот, э, может быть, здесь вопрос в том, что доверие, э, строится на том, что блогеры выглядят более искренними? Или там, условно, формат их общения более удобен, чем вот эти традиционные СМИ? Мгм.
Более искренним, да. Ну, слушай. Слушай, это очень интересная мысль, вот. Потому что действительно, как бы, блогер, он намеренно обращается к своей аудитории в такой простой манере. В то время когда журналист, у него есть определенный стиль повествования, определенная поставленная речь, интонации, и всё это может помешать.
Мгм. Мгм.
Вот, ну, в этом, в в этом контексте я с тобой согласен. Действительно, этот подход блогера, он более вот этот appealing, да, к широким массам. Вот.
Ну да, да. Мгм.
Но, кстати, знаешь, что я заметил, такую интересную штуку: блогеры, они ведь тоже выработали свой особый подход. То есть можно откры открыть.
М, ну, наверно. Ну, наверно, у них у каждого какая-то своя специфика, да, всё-таки нельзя же сказать, что они все одинаковые? Мгм.
Я не знаю, я, смотри, я я обращаю внимание, что я открываю 10 там, а, случайных блогеров, ну, молодых каких-нибудь инфлюэнсеров. Они все общаются весьма похожим образом, у них похожая мимика, жесты и всё остальное. <chuckles> То есть получается, что есть некий блогерский стандарт. Не знаю, где он прописан, но, э, факт то, что они похожи друг на друга местами.
Интересно. Мгм. То есть они, как это, они в просто все искренние, все кажутся такими То есть если СМИ, условно, это что-то немножко такое отдалённое, да, то это вот это люди, которые рядом с нами, да?
Мгм, мгм. Но я думаю, что здесь что здесь в первую о очередь играет не искренность, а, смотри, простой факт. Они же друг за другом наблюдают, правильно? Наблюдают. То есть
Мгм, ну, наверно, наверняка, да.
м, я полагаю, это устроено так: э, был какой-то 1 блогер, который вот, ха, заложил основы, заложил канон этого взаимодействия.
Попробовал, у него получилось, и все остальные начали его копировать, да?
Да, причем вполне возможно, что неосознанно, они просто смотрели на него и впитывали его манеру повествования. А потом, как бы, следующие уже, э, учились у них, и вот так это распространилось. По-моему, интересная теория.
Ну да-да-да, интересно. То есть получается, то 1 попробовал, а дальше это всё просто, а, растиражировалось. А вот на твой взгляд, вообще какую роль играют алгоритмы и лента? Ну, то есть не кажется ли, что мы просто попадаем в какое-то эхо тех, кого уже любим? Ну, то есть мы там пришли, кого-то посмотрели, он нам понравился- и всё. И мы зависли с ним, и дальше уже никуда там не двигаемся.
Да. Мгм. Ну, слушай, по факту, мне кажется, оно так и работает. Честное слово, вот всё, что я знаю об алгоритмах, э, указывает именно вот на эту картину. То, что эхо-комната, которая формируется вокруг человека, она со временем становится всё более и более непроницаемая. И пока он, значит, усилием не решит из нее выйти, он ничего не узнает об окружающем мире. Причем знаешь, что еще х хуже в этой эхо-комнате- то, что она, э, естественным путем заставляет, как бы, а, дрейфовать в направлении наиболее таких, <grunts> скажем, наверно, радикальных мнений. Я вот так это назову.
Мгм. Что? Мгм. То есть лю лю люди выбирают что-то там радикальное или что-то там такое категоричное, да?
Не-не, это Да-да, вот очень правильно ты сказала, что люди выбирают, вот, ну, так получается, что, ну, я не знаю почему, но по факту аудитория острее реагирует на видео, где высказываются радикальные суждения. И, соответственно, они собирают больше просмотров, у них больше рейтинг, и когда человек, даже пускай умеренный со стороны, выпадает в эту эхо-комнату, то его неизбежно рано или поздно вынесет на радикалов, он начнет учиться у них. То есть нахождение в эхо-комнате и вот эта манера работы алгоритмов, которые есть сейчас, она приводит к тому, что люди радикализируются.
Мгм. Мгм, ну да. Ну, это так же, как люди любят смотреть, э, новости про что-то там страшное, да, там во какие-то такие после пора ужасы про всякие пересматривают их много раз, ну да. А, скажи, пожалуйста, вот, на твой взгляд, можно ли вообще доверять блогерам, когда вот у них есть спонсоры и какие-то коммерческие интересы? То есть не выглядит ли это так, что то, что они говорят,- это не совсем искренне и немножко проплачено? И как вообще можно отличить, вот, если обзор какой-то или тема честная, а не рекламная?
Ага. Вообще, по факту так оно и есть. Э, вот допустим та же самая, а, журналистика в российском секторе, посвященная видеоиграм. Вернее, не журналистика, а сег сегмент блогеров, понимаешь, да? Да. А он он несколько раз попадал в скандал из-за того, что была публикация, э, прейскурантов, расценок на рекламу того или иного продукта. И после этого вся, ну, достаточно обширная сфера людей, которые этим занимались, оказались, ну, по факту дискредитированы, им больше не доверяют. А поэтому да, это проблема, мы с этим сталкивались. Насчёт того, как отличить, не знаю. На самом деле вот, вот <chuckles> если только проводить, может быть, какие-то расследования. Потому что если человек талантливый, он вполне может и изобразить искреннюю заинтересованность, тем более, опять же, мы говорим, что у него же есть уже свой стиль, а значит, он может его как бы и подделать, если ему надо будет. В общем, тут без журналистов-расследователей не обойтись.
Мгм, мгм. Мгм. М. Ну, то есть и здесь всё сложно, и там, если ты кого-то смотришь, э, не факт, что ты смотришь, ну, то есть не не факт, что это честное мнение этого блогера, а не там, условно, какая-то там частично заказная статья, да?
Мгм. Мгм. Да, да. Некоторые люди, знаешь, даже как поступают: они вот создают вокруг себя, скажем так, э, экосистему информационную. То есть он и в кино разбирается, и в играх, и в книгах, да, и постоянно публикует свое мнение. Такое впечатление, что он ничего не делает, кроме того, что играет, читает и, а, смотрит.
Мгм, мгм. И делится своим мнением в интернете, да? <chuckles>
Да. И пишет и и пишет статьи, снимает блоги, вот. А по факту потом выясняется, что у него просто есть сотрудники, которые всё это делают за него, а он там раз в неделю приходит, это всё и начитывает.
Мгм. Ну да, и такие тоже есть, потому что там заниматься ба б бло блогерством- это же тоже работа, и там люди получают деньги. Вот, поэтому, да, иногда у них есть целая команда, то есть ты там смотришь на человека, тебе кажется, там человек сидит просто у ся в комнате на какой-нибудь смартфон что-то снимает, а на самом деле там за ним стоит целая команда, которая делает это как как шоу стандартное.
Мгм. Да. Да-да-да. О, в данном случае, как бы, команда-то, это в целом, у меня претензий к команде нету. Э, потому что, ну, с определенного уровня необходимо иметь помощников. А здесь это прям вот случай прямого вранья, когда человек своим авторитетом, ну, покрывает какую-то чуть ли не рекламную продукцию. В общем, да. Ну, проблема с традиционными с СМИ, что там ведь это всё тоже встречается и, как бы, вполне возможно, что чаще.
Конечно, конечно, ну как это, целые рекламные, а, отделы есть в каждом издании и, в общем-то, в этом нет ничего страшного и драматического, потому что, собственно говоря, ну, СМИ- это тоже коммерческая структура. Коммерческая структура заточена на получение прибыли, да. Прибыль можно получать в том числе от рекламы. Здесь вопрос, насколько СМИ честно говорит о том, что этот материал рекламный, а этот нет.
Ну да. Ну да. Мгм. Ну, мне кажется, что вот для рекламодателей идеально было бы, чтобы как можно меньше об этом говорили, поэтому здесь, я думаю, вопрос цены, но, хотя я глубоко не разбираюсь в этом вопросе. А, ну, в общем, да, получается, что верить никому нельзя, ха, и нужно, как бы, самим разбираться. Но мне кажется, всё-таки есть, э, небольшое отличие. Э, формат блогера- он чисто теоретически, а, позволяет возможность и вероятность того, что человек будет, э, делиться искренним мнением и не будет никем ангажирован. А формат СМИ- он такого не предполагает никак.
Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. О, слушай, а у меня, например, вот к тебе щас был вопрос, на самом деле, а вот, э, ну, раньше же доверия-то к традиционным СМИ было гораздо больше, ведь? Может быть, потому что блогеров не было, каких-то альтернативных вариантов. Вот чт м?
А я не знаю, когда? Когда это было? Ну, когда это было? Я просто вот знаю там количество этих советских анекдотов про то, как там телеведущие говорят, что у нас это всё хорошо, движемся к коммунизму, а как бы на самом деле не движемся. Вот этих анекдотов очень много, поэтому я предполагаю, что, э, люди никогда не верили традиционным СМИ.
Ну, смотри, если не говорить всё-таки про Советский Союз, а период, там, условно, а на началь ну, там, к не знаю, конец 90- начало 2000. И опять же, если говорить не только о Российской Федерации, но о других странах, но ведь всё-таки традиционные СМИ же существуют, да? И их читают. Есть же какие-то причины, почему люди их считают значит, читают, значит, наве ну, или смотрят, неважно, да, мы ж про разные каналы говорим. Значит, а, часть из них люди доверяют?
Мгм. Ну, б люди вообще много чего читают и много чего смотрят такого не очень конструктивного. Люди там и эти романы Дарьи Донцовой читают. Это я к чему хочу сказать? К тому, что вполне возможно, что, ну, кому-то необходима вот, э, информационная жвачка, да? Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, какой-никакой обзор новостей они делают, и поэтому, э, держаться в курсе можно, ну, слушая их. Потому что когда те перечисляют факты, ну, э, там более-менее можно доверять, что там вот то-то и то-то произошло. Вот. Не слушай это
Это да. Но мы сейчас говорим, ну Мгм, мгм. Ну да, да. И, соответственно, ну, есть предположение, что раньше, поскольку были только традиционные СМИ, то им доверяли как-то чуть больше, чем чем сейчас. И вот, а, с твоей точки зрения, ну, если предположить, что всё-таки есть это доверие, ну, раз они столько времени существуют, то можно ли как-то вообще его вернуть или хотя бы чуть увеличить, ну, чтобы, а, традиционные СМИ тоже читали, там, условно, и доверяли так же, как некоторым блог блогерам сейчас?
Но если работать над репутацией, если, как бы, очень старательно подходить к манере, в которой происходят, э, обзоры там новостей, публикации, аналитики. Если там в течение долгих лет будет только честная информация, ну, я думаю, это может немножко отбелить имя традиционных СМИ и доверие к ним в какой-то степени вернётся. Вот что я могу на это ответить.
Мгм. Ну, то есть с твоей точки зрения это сделать можно, но это получается непросто, что нужна какая-то многолетняя сложная работа, которая показывает, что СМИ
Да. Да. Ну, а я не знаю, насколько сложная, просто многолетняя честная работа, я бы вот так сказал.
Мгм. Мгм. Ну, а как это, а блогеры честно работают? Вот им же больше доверяют.
С блогерами такая проблема, то что традиционные СМИ они, как бы это, дискредитируют. Если вот одно д традиционное СМИ ся дискредитировало, то попадает сразу всем, а блогеры, они каждый сам по себе.
То есть такая когнитивная проблема когнитивное искажение обобщений, да, человеческих.
Вот вот! И мне кажется, что с блогерами это не работает, что блогеров каждого воспринимают по отдельности. Поэтому блогеру легче доверять, потому что ты как бы смотришь на человека, а не на структуру.
Мгм. То есть мы некие организации как бы объединяем в одно целое, а там блогеров каждого, а, оцениваем как индивидуального человека, да, и тоже не объединяем здесь?
Ну да. Да, я думаю ну, я, кстати, думаю, что это и правильно в целом.
М.
Вот, мне кажется, что отдельные люди, они, более, скажем, могут быть непредсказуемы и уникальны, чем организации, которые примерно по одной системе построены.
Мгм. Слушай, ну, интересно. Спасибо тебе большое за этот разговор, за твои мысли, за некоторые надежды, что всё-таки можно вернуть доверие традиционным СМИ. Большое спасибо и всего доброго!
Спасибо тебе! Пока, удачи!
Да, пока-пока.